Bah, mais de toute façon, moi, déjà, dans un couple quand tu commences à t'insulter moi c'est la dé c'est une de mes lignes. Moi, j'insulte jamais, genre, heu, je vais jamais insulter, heu, bah, qui que ce soit, en fait, hem, mais en encore moins quand je suis en couple, genre, c'est pas comme ça qu'on m'ont enlevé élevé et je je connais des couples, ils s'insultent mais waouh! Mais c'est c'est chaud, quoi. Don
Oui. <chuckles> Pas d'intérêt. Beh, oui et et tu vois, heu, moi, mon mari, par contre, il met en place certaines règles qu'il estime, heu, judicieuses pour <chuckles> la survie de notre couple, heu, notamment pour lui, heu, je dois a avoir, comme lui, il doit avoir, un certain comportement où, heu, je te donne des exemples simples mais pour lui, heu, tu vois, s'asseoir sur le canapé et lui péter dessus, c'est inconcevable.
OK. Ouais. OK. Pardon? Oui. Quoi? Mais qui fait ça? <laughs> Quoi?
<chuckles> Ma copine fait ça. Tu vois j'ai une copine, elle va aux toilettes la porte ouverte pendant n'importe quel besoin, il s'assoit, heu, tu ti its tu vois, heu, moi, c'est des comportements que j'avais avec ma copine donc j'ai aucun tabou avec ça. Elle le fait aussi en couple mais je sais que moi, mon mari, c'est des choses, il pourrait jamais le faire. Mmh, tu sais pour lui, heu, tu tu sais, moi, je suis ça fait 8 ans que je suis ensemble, ça m'arrive encore de mettre de la musique quand je vais aux toilettes <laughs>
Oh non! Ah! Mais non. <laughs> Ouais, heu, han! Non, moi non plus. <laughs> Ouais. Je vois. <laughs>
parce que pour lui en fait et ça, ça j'apprécie fortement parce que ça montre aussi son envie sur la durée, c'est de préserver et que chacun garde, heu, u une intimité. M mais heu, pourtant il y en a, heu, il y en a qui comprennent pas, tu vois? Ma copine elle me dit: «Non, mais c'est pas normal d'avoir des enfin, c'est ton mari, il doit tout voir, comment ça va se passer lors de l'accouchement, heu et cetera», heu, je lui dis: «Ouais, mais l'accouchement, c'est tout autre» et puis, je veux pas aussi, heu, qu'il aille voir ce qui se passe en bas parce que ça aussi, ça, j'ai pas trop envie. <laughs>
Ouais. Bah oui, c'est un peu de romance. Carrément, bah, voilà. Ouais. Non! Je suis pas d'accord. Mais oui, c'est pareil. <chuckles> Hé, ça va le traumatiser. <laughs> Non, mais c'est différent. L'accouchement, mais heu, déjà l'accouchement, c'est mettre au monde un un de ses enfants, c'est un moment magique, spécial, heu, péter sur lui, tu peux passer alors, heu, c'est pas c'est pas un moment spécial ou magique. <laughs> Ça va aller. <laughs>
Oui. Bien sûr. <laughs> Mais pourtant, y en a plein, je te jure, dans mes co dans l'entourage, mes copines, elles sont toutes comme ça. Pipi, la porte ouverte, heu heu heu, autre besoin, la porte ouverte, pouvoir faire des concours de rot et tout mais parce que je pense qu'ils ont une relation un peu différente, un peu f heu, genre, meilleur ami.
Ah oui! Oh! Non. Han! D'accord. Mais heu, j ça je comprends, mais moi, j'ai des limites. <laughs> J'ai
Oui, beh, moi aussi, mais moi, je veux pas, tu vois, heu, <laughs> ne serait-ce que quand je suis pas épilée, je suis un peu gênée, je veux vite le faire et tout, tu vois? <laughs> Je pense que oui, faut qu'un couple, ça s'entretient dans la durée, heu, tu sais, toujours chercher à se plaire, heu heu, à avoir des dates même, heu, quand ça fait, heu, des années qu'on est ensemble, pour que l'amour perdure et surtout je pense que la base, c'est le respect mutuel comme on disait tout à l'heure, sans respect il y a pas, heu, il y a pas d'amour, il y a pas de relation.
<laughs> Ouais, ouais, ouais. Oh oui, oui, oui. Ah complètement. Oh Bah oui. Ça c'est très impor Mmh mh. Complètement, mais complètement.